ค่ะ ก็คือเราแบบรู้สึกว่า เราขี้เกียจตื่นไป อ่า ไปทำงาน เรามองว่า ถ้าเกิดเรารักงานจริง ๆ เราคงไม่เหมือนทำของขาย เหมือนเปิดคาเฟ่ อย่างเงี้ย เราไม่ได้ซุก รู้สึกแบบขี้เกียจ เรานอนแบบไม่ได้นอนทั้งคืน เราก็ยังตื่นมาที่จะแต่งหน้าเค้กต่อเพื่อส่งคาเฟ่อื่นด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลย ช ใช่ เรามีความสุขกับมัน แต่ว่าเรื่องที่เราเสียดาย ก็คือแบบเราไม่น่าที่จะไปทำอะไรเกินตัว หมายถึงว่าต้องไป ส อ้างห้องน้ำ ไปสร้างร้านอาหารอีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันคือรู้สึกว่า งบมันบานปลาย แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ทุนคืน? แล้วเมื่อไหร่เราจะสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ต่าง ตามที่เราต้องการจริง ๆ? อะไรเงี้ยค่ะ
ฮึ ค่ะ อ๋อ มีความสุขอะเนาะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อือ ค่ะ โอ้! แล้วตอนนั้นเนี่ยมีวิธีการคุยกับตัวเองยังไงคะ ให้ความรู้สึกเสียดายเนี่ยมันจางหายไปเร็วที่สุดเนี้ยค่ะ?
อืม ตอนนั้นเนี่ยนะคะ คือบอกตัวเองก็ไม่ไหวแล้ว เราก็เลยหากิจกรรมอย่างอื่นทำถมไปค่ะ แบบว่า หาเงินอย่างเดียวที่จะช่วยได้ อย่างเงี้ยค่ะ หางานอะไรก็ได้ ฟรีแลนซ์ อะไรก็ได้ที่จะเก็บเงิน แล้วก็ไปทำให้มันเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่าง อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ <chuckles> ถมไปเลย ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ! อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก 1 วิธีการนะคะที่ทำให้เราแบบว่า ออกห่างจาก จากคำว่า แบบว่าเสียดายได้ง่ายนะคะ คือทำให้รู้เลยค่ะว่า เฮ้ย! การที่เราแบบ บางทีเราอาจจะต้องพักไปก่อน หรือว่าอาจจะมีหลายอย่างที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคิด ไม่ได้แปลว่าแพ้เนาะ เรายังมีหนทางที่จะไปข้างหน้าต่อไปได้ อืม
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แต่ต้องให้เวลาตัวเอง เงี้ยค่ะ ให้เวลาค่อย ๆ พาไปอะค่ะ
ดีมากเลยค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ